فبقيت كلّ آآ مرّة مثلًا عايز أتصاحب عليهم، إحنا بنلعب وهُم هاديين جدًا، إحنا المصريين بطبيعتنا ب بيبقى في صخَب، فأنا عايز أكوّن صداقات صراحة معاهم لأسباب كتيرة، إن هُم ناس كويسة، وأنا باحب أكوّن صداقات عمومًا يعني. آه، ف فابتديت أعمل حركة كده إيه، آآ لئيمة شوية أو بهزار يعني، ابتديت أحفَظ جُمل فرنساوي وأقعُد أردّدها من من Google translate وأرُوح أقول له آآ Je suis كذا، يقول لي: "آه، ما شاء الله." هُم طبعًا جايين آآ يتعلّموا يعني
إمم. آه. آه. بتعمل إيه بقى؟ إمم. آه آه. <laughs> آه، هُم ع عارفين، آه، عارفين، آه.
آه، هُم جايين يتعلّموا الدِّين وكده ما بيتكلّموش عربي، أغلبهم لسه بيتعلّموا العر فباقول له Je suis كذا، فينبسط أوي فخلاص كده أعرَف إن الشخص ادّاني الإيه، المساحة إن أنا أتكلّم معاه، فأتكلّم معاه شوية أقول له، طَب إحنا مثلًا بنلعب، أقول له، أنت آآ في واحد لعِب لعبة كويسة، فيقول لي أقول له بقى، أقعُد أجمّع شوية صع بصعوبة معاه، أقول له طَب هو لعِب لعبة كويسة، أقول له، يقول لي آآ آآ، "تفضّل قُل له Beau travail"
إمم، فهمتك. إمم. فهمتك آه. إمم. إمم. آه. <laughs>
فأنا أقوله، ف <tsk> فكده جَت كده فبقى يقول لي: "Beau travail" فآجي في الفورة اللي بَعدها هو يلعب كُرة كويسة أقول له: "Beau travail mon frère محمد." كده فينبسط، فخلاص عرِفنا. <laughs>
فاهم، أيوه. آه، <laughs> بتحاول تعرّفه إن أنت يعني مهتم ت تقول لغته و و و و واللّعثمة في اللغة واللخبطة دي ب بتضحّكهم وبتعمل جو لطيف. صح؟ إمم.
بالضبط، جميل أوي، جميل أوي كده، آه أنت وصَلِت لك النقطة آآ، إن أنا، هي دي خلّي في بالك المفروض كانت تبقى نقطة لوحدها، إن أنا آآ، أ أنت بت يعني أول حاجة إحنا قُلنا إن أنت بتشوف أرض مشترَكة ما بينك ومابين الشخص وقُلنا قبْلها التوقيت، ثالثا بتبتدي الحوار، لقيت فيه قبول فبتكمّل، فبتدوس، طبعًا كل ده في إطار الأخلاق وإطار الإحترام ده بالنسبة لي على الأقل يعني، إن أنا ما باتعدّاش حدودي لأن في ناس فاكرة إن بيتعدّى حدود معينة كده بيبقى فاكر إن هو بيكوّن صداقات جديدة، طبعًا أنا مش هاسمَح لك بده وأنا ما بحبّش أعمل ده مع حد، باشوفه في في حدود المُتاح بس اللي الشخص بيدّيه لي ما باتعدّاش حدودي، ما أروحش أقول له، آه وأنت شغّال فين بقى وأنت بتقبض إيه، طبعًا بالنسبة لي دي أسئلة استفزازية أنا ما أحبّش أسألها لحد لأني أ أ باعتِبر إن أنا كده رايح بقى في دافع للفضول لحاجة شخصية بيه. ف ال
فهمتك آه. إمم. تمام. صح. إمم. فهِمت. إمم فاهم. طيب قُل لي كده مثلًا، أنت مثلًا هل في محاولة آآ، مثلًا رُحت مكان وكان في صداقة والمحاولة دِيّة ما نجحِتش، وعملت إيه ساعتها؟ يعني حاولت تعمل صداقة مع حد وحسّيت إن إن إن الناس يعني مش نفس المستوى الثقافي أو هُم ما تقبّلوش أو أنت ما ما استريّحتش، عملت إيه ساعتها؟
إمم. صراحة